うーん、なんかね、どうなんでしょう。 なんとなく、どれに対してもっていうところがあって。
はい。 はい。
なん、くなんなうーん、やっぱり、あ、なんか、自分の中では、こう、うん、一発でできると思ってないんですよ。ほんとに、なんか、こう、うん、やっぱり時間があったら見直さなきゃとか、見直したら絶対何かが出てくるとか、やっぱり自分うん、自分に一発でできた感がないっていうところが大きいかもしれませんね。うーん。うーん。
はい。 はい。 うーん。 はい。 はい。 なるほど。 ん、そうそれは結構、標準的なことなんですかね。もう、その仕事の内容的に。
うーん。そうですね。やっぱり、ま、ね、誰か後で、こう、見直ししてくれて、出してくれるみたいな人がいれば、もうちょっと安心してあ、ね、8割ぐらいでも、あの、あとたの頼むねっていう感じで、あったら直してねって言えるんですけど、なんか、その、ね、そうい
うーん。 はい。ああ、なるほどなるほど。はい。 はい。 うん、そのチェックも含めて全部自分で完結させてないといけないというのが、やはり、その、何度も何度も、ちょっと見ないといけないということに繋がってるんですかね。はい。
そうですね。うーん。だから、なんとなく、こう、休みの時にも、こう、飲み物片手に、なんかちょっと、こう、小1時間だけもう一回見直そうかなとか。
うーん。 はい。
なんかね、やっぱりすごい、うーん、自分の中で
うーん。
うーん、なんかそういうね、こう、メリハリのつかない休みを過ごしていたりするんですよね、なんか。何とかなんないかなって思うんですけど、うーん。
うーん。そうですね。まあ、す うん。やはりちょっと、その、すあれですね、その、仕事が、その、たた単なるタスクじゃなくて、ある意味プロジェクト的な、ある程度長期間にわたってるっていうことをやられている方は、やはりだどこか、いつも、しご頭の片隅でそういう仕事を考えられているということは、やはり、やるのは結構よくある悩みなんですよね。うーん。
ええええ。 ああ。ね、なんか、タスクで、一つできました終わりっていう、なんか、そこで完結していたらいいんですけどね。なんか、そう、なんか、こう。
はい。 うんうん-うん。 まあ、はい。ま、それを、ま、ちょっと、ま、解消法ではないですけど、そのいにちにの全部を、ま、ちょっと、それずっと考えたらしんどいので、なんか、とくその中では、なんか3時間なり、ま、できたらろ6時間くらいなり、この時間には絶対ちょっと考えないでおこう、みたいな完全オフモードのちょっと枠を設けて、その間にちょっとリフレッシュできるそうを、なんとか設けてみるとかして、ちょっとはい。も、ほんっとに全部はもう、いっぱいいっぱいの時はしなくてもいいんですけど、なんか、多少余裕がありそうな時は、ちょっとそういうのを、ちょっと取り入れてみるっていうのは、なんか、いかがでしょう。
ね。うーん。 ええええ。ええ。 うん。 うん。 うん。 ええ。 うん。